Uhum, aqueles de emergência.
Aqueles de emergência para mim. Mas assim, não é uma coisa que acontece sempre, para falar a verdade assim, porque tipo, para esse para essa coisa da minha prima por exemplo ...não é que eu fico ansiosa nesse nível, assim, mas se fosse uma coisa de trabalho, por exemplo, eu faço uma uma aula de spinning que tem eu tenho umas uma galera super cool, assim, que eu acho, se eu fosse em um evento com eles aí eu ia ficar nervosa, ia ter que tomar uma de emergência.
Hum, é. Uhum. Uhum. Uhum. É, acontece mas é bom que você já se conhece e você sabe que que você tem que fazer, né, pra ficar mais tranquila. Então isso aí já é um ponto positivo. Não é aquela coisa que você estava falando no começo, ah não vou, né, não se limite por causa da ansiedade, porque a ansiedade ela faz parte. Tem pesso
É. Sim. Total. Voçê acha que você acha que, você acha que eu devo enfrentar quando isso acontece?